¿Hola? Oye, yo te quería hacer una pregunta, ¿alguna vez has tomado una decisión importante que haya cambiado tu vida?
Pues, fíjate que sí, yo creo que una de las decisiones más importantes fue justamente la carrera, la la carrera que decidí estudiar. Creo que es común, creo que a muchos nos pasa, este, y y yo creo que esa fue una de las decisiones más importantes de toda mi vida, eh, desde desde l lo que uno va pensando qué quiere hacer, ¿no? Cuando es chico, hasta, este, estar en ese momento, ¿no? Frente a al papel en el que uno decide que a qué se va a dedicar.
Excelente. Sí, claro. <chuckles> Definitivamente. Cuéntame más, ¿qué qué carrera elegiste, o, por qué qué carrera te inclinaste?
Pues mira, yo antes, eh, cuando estaba en la preparatoria, estaba como entre economía, programación, una cosita así. Porque, bueno, pues, es interesante, se gana bien por lo que se escucha, ¿no? Eh, pero, pues, ya después, eh, me empecé a inclinar, eh, como por temas de biología, y este sí, <giggles> y comencé a leer mucho, también fue una época en la que empecé a leer mucho, y como empecé a abrirme un poco a las cuestiones sociales, políticas de de mi país, y exacto, cambió todo el chip, y a y entonces fue que que me puse a explorar. Y tengo una una eh, un familiar que estudió algo parecido, y entonces escogí la carrera de agronomía.
Okey. Así es. Sí, sí. Guau, qué cambio. <chuckles> <giggles> Cambió tu mentalidad. Guau. Ah, oh, qué padre. Cuéntame más, es es bien interesante esa, ¿no? Hay mucha mucho de dónde, eh, trabajar y mucho que hacer con la carrera de agronomía.
Sí. <giggles> Sí. Sí, sí. Sí, exacto. Me me me tocó ver, pues, que, eh, al menos en mi país creo que es muy común en todos lados a final de cuentas, pero en mi país, eh, pude ver que, pues, es el sector, digamos, de la población que justamente más trabajo requería o que más apoyo, atención, no sé, eh, necesitaba.
Así es. Ajá. ¿Cómo te diste cuenta de ello?
Eh, y como te digo ten ah. Eh, pues fíjate que estaba platicando con una una familiar que estudió agronomía también, pero ella es ella es una tía, estudió zootecnia, ¿no? El tema de la ganadería y los y los animales de granja y un poco de veterinaria y alimentación y así. Y
Entiendo. ¿Y supongo que se van mucho de la mano?
Exactamente, yo s
¿Hay mucha relación?
Exactamente, yo yo ahí en ese momento decidí enfocarme en la agronomía, pero en el tema de tecnologías de cultivo, ¿no? De, este, de producción de alimentos, invernaderos, infraestructura, toda esa cuestión.
Okey, cuen
Y, este, y también me apasionó mucho porque ella me empezó a platicar acerca del extensionismo, que es la labor que hace el agrónomo, eh, originalmente un servicio público, ¿no? Que se prestaba el a el extensionista era quien andaba de pueblo en pueblo, ¿no? Platicando con la gente, acompañándolos a mejorar sus sus, eh, sus tierras, sus prácticas, sus condiciones de vida.
Okey. ¿Sus tierras? Sí, no conocía yo ese término, que interesante. Ajá. Continúa.
Ujú. Sí, el extensionista prácticamente es es eso, el el no solamente son agrónomos, hay de varias de varias especialidades. Pero la labor del extensionista, digamos, es específicamente, eh, recorrer en campo, eh, las comunidades, los pueblos, para transferir tecnología, conocimiento, este exactamente. Y también hacer estudio, porque uno no solamente va ahí a darar a dar órdenes o decir cómo hacer las cosas, sino que uno termina aprendiendo muchísimo, ¿no?
Oh, qué interesante. <chuckles> O sea y y ¿qué es lo que estudias? ¿La tierra si es tierra adecuada para cultivo o o, qué estudias cuando vas como excursionista?
Eh, bueno Eh, pues, mira, específicamente depende la especialidad. Yo, por ejemplo, me es me especialicé en en fitotecnia, se llama, que es, digamos, botánica, prácticamente. Este, entonces, yo conozco cómo man cómo funciona el maíz en todos los sentidos fisiológicamente, este, genéticamente, todo eso. El maíz, la papa, el frijol, todo lo lo que, obviamente
Guau, qué padre. ¿Cómo desde la parte genética de los alimentos?
Exactamente, desde la par la parte nutricional, la parte de de su conservación, eh, su crecimiento, su, este, su desarrollo, toda esa parte.
Guau. A ver, platícame un poquito más a fondo. Eso suena muy interesante. La verdad es que no no no conozco tanto al respecto.
Ujú. Sí, pues, eh eh, justamente la la idea es con todo este conocimiento acerca o sea, mi carrera es un poco mi especialidad es un poco más general, porque hay que saber, eh, los suelos, el, como dices bien, el tipo de suelo que requiere el maíz, por ejemplo, según la la variedad, eh, que es, ¿no? Si es una variedad de de alturas bajas, ¿no? De suelos alcalinos, arcillosos, etcétera, etcétera.
Ajá. Oye, ¿y como cuántas variedades de maíz conoces o cuántas variedades existen?
Bueno, eh, es complicado, eh, registradas, o al menos en México, yo conozco unas 200, 250.
¡Guau!
Eh, pero, pues, hay muchas más porque como bien sabes, es, eh eh, al menos en México es un centro es el centro de su de su desarrollo, de su domesticación, y, pues, en cada región encuentras, eh, variedades de maíz que la gente culturalmente ha trabajado y son
Sí, hay muchas variedades. Cambia dependiendo de la región, ¿verdad? Y del clima, supongo.
Sí, exactamen ajá. Cada cada ciclo de vida del maíz, pues, la planta se cruza con con otra otra otra variedad, digamos, y, eh, digamos que la descendencia, el hijo de esas 2, es diferente, ¿no? Y, este
¿Sí? Guau, ¿y todo es para consumo? ¿Todas las variedades de maíz que existen en el país son para consumo? O
Eh, pues, en realidad hay hay diferentes usos. Hay algunas que son, eh, más ricas en fibra, ¿no? Que se utilizan para otros otro tipo de de cuestiones, como los, ah, como alimentar al ganado, ¿no? Hay otras que son, este, más ricas en en almidones, que se utilizan para lo que es o los que se conoce como el maíz palomero, eh, el maíz ambar, el maíz amarillo, ujú. El maíz amarillo y sus variantes son, eh, utilizadas en la industria, ¿no? Para hacer, este, edulcorantes o o endulzantes, el jarabe jaiz jarabe de maíz de alta fructuosa.
Vaya, qué interesante. Ah, okey. Sí, sí, es diferente. Ay, no sabía que de ahí se extraía.
Es correcto. Entonces, este, pues sí, eh, todas todos esos, en en, todas las plantas diferentes que se u aprovechan para la el consumo humano, para el consumo en general, pues, tienen su su chiste. Ujú. Y la ide
Guau. Sí, tiene muchos usos. Guau, yo yo hubiese pensado que el maíz es siempre para comerlo, ah, como alimento y no en este caso como un aditivo, ¿no? Eh, procesarlo para convertirlo en otra cosa, eh eh, que no sea, pues, un cereal. Oye, y, mm, otra pregunta, mirando atrás en el tiempo, ¿tú volverías a tomar esa decisión que te ha cambiado la vida? Porque veo que conoces bastante sobre el tema.
Ujú, no. Sí, sí. Exacto. Sí, sí. Pues, yo creo que sí. Completamente, sería la carrera que elegiría siempre, este, en todas mis universos paralelos.
Superseguro. <chuckles>
Sí, la verdad es que sí. Este, no es muy redituable, sinceramente, con un o sea, creo que quien estudia agronomía tiene que estar consciente de que no se va a volver rico. Pero la la intención es esa. Es para la gente que, a lo mejor, y y creemos que es un poco más, eh, llenador o satisfactorio, eh, ver mejor a las personas que verse mejor a a uno mismo. Entonces
Ah, okey. Y y no solo a las personas, ¿no? Supongo que, en este caso, esta carrera te ayuda a mejorar en cuanto a temas de ambiente, temas de alimentación, temas de agricultura, etcétera. O sea, tienes como varios campos de trabajo. Y que, pues, qué triste que no sea tan redituable, porque
Ujú. Sí, sí. Sí. Ujú.
por lo que entiendo y por lo que me doy cuenta, es que sí necesitas bastantes conocimientos, aún estudiando esta carrera, no es cualquier cosa, y y escucho que dominas bastante el tema, y que te gusta, y que lo hablas con con pasión.
Sí. Claro. Sí. Sí, sí, la verdad es que me encanta, me fascina. Eh, f fi ah, finalmente, sí, como dices, se requiere muchísimo tiempo, muchísima experiencia y práctica, más que nada práctica. Este, porque cuando uno llega al campo, sabe que sa sabemos que es una de las de las oficios más, eh, difíciles, más pesados que hay entre las
Ujú. Por supuesto. Y no tan tan bien remunerados.
Exactamente. O sea, es trabajar con la tierra, es trabajar con los abonos que son a base de estiércol de de animales, eh, herramientas
Y no todos meten las manos, ¿no?
Exactamente. Y es ba bajo el sol, la lluvia, l el la helada, eh, lo que sea, ¿no? Y, este, y no todos están dispuestos, ¿no? Pero ya cuando uno está ahí, de alguna manera, se vuelve satisfactorio, porque son retos que que que supera sí, no cualquiera, o sea, realmente, no cualquiera, eh, de la gente que tú ves en
Sí. Y no todos podríamos hacer esa labor. Definitivamente.
Ujú. Y eso es es satisfactorio también, la verdad.
Sí, estoy segura que sí. Oye, ¿y tú qué consejo práctico le darías a alguien que esté pensando en tomar una decisión similar a la tuya, o, que esté deliberando entre agronomía, o, zootecnia, o, carreras dentro del mismo ámbito, o, del de la misma rama? ¿Qué consejo le darías a alguien?
Ujú. Sí. Pues, yo creo que, el primer cons lo primero que uno se debe de preguntar es si justamente quiere trabajar para uno mismo, o o, le gustaría aportar a la vida de otros, ¿no? Ya en base a eso
¿Esto te permite trabajar para ti mismo? O sea a a parte de que aportas a a a otras áreas. ¿Te permite trabajar como para ti mismo, o, hacer como
Em La verdad no. <chuckles> No no deja mucho para uno mismo. O sea, más allá de la satisfacción, y el conocimiento, la cultura, el el intelecto, no sé, crecimiento muy muy interno, o sea, te eh, te aprende a a a revalorar lo que lo que vale la pena, ¿no? Este, ujú
¿No? Ah, okey. Sí. Sin embargo, perdón que te interrumpa, estos conocimientos que tú tienes son, eh, muy importantes. Yo considero que sabes bastante al tema del tema, o, que te gusta, lo dominas, y y a lo mejor si tú aprendieras un idioma, o, te enfocaras quizá en en un idioma, hay países donde esta carrera yo estoy segura que es muy bien valorada y muy bien pagada. Porque no solo es dedicarse al campo, o, a la cosecha, o, a la pizca, esto es conocimiento. Entonces, estoy muy segura que podrías esparcirlo y compartirlo, y de verdad es que lo que sabes, no cualquier persona lo sabe.
No, sí, sí, sí. Ujú. Claro. Ujú. Eh, sí. Sí. Ujú. Ujú. Sí, sí. Sí, sí. No, y tienes razón, eh, hay partes de de en Estados Unidos, por ejemplo, es una carrera sumamente bien pagada, eh, en otras partes en Europa, en China ya también, por ejemplo, hay una industria muy fuerte, pero fíjate que a lo mejor, y y este
Es correcto. Sí.
Y y pasa mucho que, yo cuan yo yo estudié en una universidad pública, y prácticamente, bueno, por mi desempeño a mí me becaron y me pagaban prácticamente me me en su momento por estudiar. Con come tenía comedor, tenía, este, un un cuarto, un depart un apartamento solo. Y y, este, y todo eso, pues, básicamente pagado a través de del esfuerzo de de la gente, ¿no?, De de los impuestos de la gente, entonces, eh, de alguna manera, eh, uno se queda con ese compromiso de regresar un poco, ¿no? Y y s
Ajá. Qué satisfactorio. Ay, qué lindo. Qué bonita filosofía manejas.
Y y fíjate que sí he pensado, ¿no?, en en en salir muchas veces, y he tenido la oportunidad, pero, eh, no sé, me costaría muchísimo trabajo salir de mi país, así como no cambiaría de de carrera, tampoco cambiaría de país, la verdad, eh, yo sé que yo sé que es algo romántico, bu ab absurdo, a lo mejor, pero
<giggles> Ay. <chuckles> Le tienes cariño a tu país.
Sí, exactamente. Entonces, y fue fue por lo que tomé esa decisión. Y incluso
Pues qué bonito. ¿Ajá?
Eh, sí, en algún momento tuve la oportunidad, por ejemplo, también de viajar a Colombia. Y y en la universidad también me tocó viajar a España, y fíjate, son son países que lo sientes tan íntimamente relacionados con con el mío.
Ay, qué padre. Fantástico. Sí, hay mucho muchas raíces entre las culturas, el idioma.
Exacto. Exactamente, que que la verdad no no este, no abandonaría esta esta forma, ¿sabes?, esta manera de vivir, porque en en cualquiera de estos lugares, digamos, de habla hispana, se siente esa esa misma sensación al al vivir, al experimentar el día a día, al trabajar exactamente. Exactamente.
Sí. Eh, sí. Ese calor de hogar. Pues sí, eh, suena muy bien, la verdad es que, qué lindo que que le tengas tanto cariño y tanto aprecio, y que veas con con ese sentimiento a tu país. Pero bueno, uno nunca sabe y quizá te llegue la oportunidad de tu vida, y y cambias de opinión, jum, quién sabe. Pero bueno, puede llegarte esa oportunidad de tu vida también en tu país, ojalá que sí. Te deseo mucho éxito porque, qué buen conocimiento nos acabas de compartir, la verdad es que a veces desconocemos temas tan tan simples. Y y, pues, uno como consumidor, pues, vas y compras, y dices: "Ah, pues ahora hay de este maíz, ¿no?" Y desconocemos realmente todo el proceso que viene atrás, todas las manos que trabajaron para poner esa comida en tu mesa. Así que, pues, gracias. Gracias a ti que eres una de las personas que intervienen en esos procesos.
Ujú. Claro. Sí, sí. Claro. Ojalá, sí. Ujú. Sí. Sí, exacto. Exacto. Un gusto. Sí.
<giggles> Y gracias por compartirnos toda esta información. Es muy valiosa, y y siempre este tipo de de pláticas resultan de mucho aprendizaje porque, pues, no no conocía incluso algunos términos.
Sí, no, pues, para mí es un placer. Gracias a ti por escucharme, y pues, siempre es un gusto poder compartir esta esta pasión, ¿no? Y todo lo que conlleva mi trabajo.
Definitivamente, se puede escuchar cuando nos lo platicas.
Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
A ti que estés bien. Igual cuídate. Bye.